شوف أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع كده آآ و وطالبة منّك النصيحة طبعًا، لأن هو موضوع آآ كتير آآ صَعب شوية عليَّ، وفعلًا مضايقني وتاعبني نفسيًا.
أكيد طبعًا، قولي لي أنا سامعِك، وهاقدَر أساعدِك.
آآ الموضوع عبارة عن إن أنا أ يعني بقيت آآ واحدة عصبية جدًا، باتنرفز بسرعة جدًا هو أنا طول عُمري يعني عَندي شوية انفعالات كده وعصبية، بس دلوقتي بقى في موجات كده غضب بتحصَل وردود الفعل أنا شايفاها مُبالغ فيها، أنا شخصيًا حاسّاها كده، أنا بابالغ في رَد الفعل كده وباغضب، بسرعة وباتعصّب بسرعة. يعني، وده تاعبني يعني أنا باتعب باتعب جسديًا وباتعب نفسيًا، يعني إمم بيأثّر عليَّ. مش عارفة أسيطَر، آه.
امم. ده أكيد طبعًا. طبعًا احس إح إحساسِك مفهوم جدًا على فكرة، وطبيعي يعني إن أنتِ لمّا آآ تلاقي نفسِك بتتعصبي مثلًا من مواقِف كده حتّى لو ممكن ساعات بتكون بسيطة مثلًا، آآ الموضوع طبعًا أكيد هيضايقِك جدًا، وكمان هيأثّر على نفسيتِك طبعًا، لكن قولي لي مثلًا، إيه أكتر المواقِف مثلًا بتضايقِك أو بتتعصبي أو بتاخدي رَد فعل مثلًا أنتِ حاسة إن هو كان أكتر من اللازم مثلًا؟
آآ يعني بُص هاقول لك هي مُعظم حاليًا يعني هي مُعظم المواقِف أكتر بتضايقني، يعني أنا باقول لك حتّى لو حاجة ممكن آآ اللي حواليّا يشوفها تافهة بس تلاقيني رَد فعلي مش آآ يعني فوق ال فوق العادة يعني عادي إيه يعني مَوقِف مثلًا ابني آآ ابني مثلًا قُلت له ودّي ده المطبخ وشيل الحاجات دي وأعملها، جِه هو تكاسل شوية أو ما شالهاش، أنا ممكن أعمل مشكلة كبيرة.
إمم. إمم. إمم. تمام.
آآ و و وات آه أنا بَعدِيها باحس كده إن إيه ده أنا ما كانش ليه داعي إن أنا أحرِجه كده وأزعّق أوي و وأتنرفز، و ليه الغضب ده كلّه يعني، كانت او بالراحة كده لو قُلت له، أنا باراجِع نَفسي كده بس مش عارفة أسيطر يعني، لو كَسَر حاجة لو حد لو حد يعني ممكن أبقى واقفة مثلًا في المطبخ وحد يدخُل وأكون سرحانة فأنا أت أتفجَع يعني، ممكن يبقى رد فعلي وِحِش أوي، يخلّي اللي قدّامي آه، آه، يتفجَع منّي أصلًا.
طبعًا احساسِك مفهوم. إمم. تمام. طبعًا. مفهوم جدًا. مفهوم جدًا إحساسِك طبعًا إن أنتِ كمان المواقِف دي ممكن هتكون طبعًا بتضايقِك زي ما أنتِ حاسّة، آآ لكن آآ خلّيني أقول لِك برضه إنّه يعني ممكن رد فعلِك ساعتها يكون طبعًا غصبٍ عنِّك، بس أنتِ مثلًا هل جرّبتِ تعملي حاجة في الموضوع ده قَبل كده مثلًا عشان تحِلّي الموضوع ده، مثلًا إن أنتِ آآ تاخدي ثواني تفكّري كده قبل مثلًا ما تتعصّبي أو تشوفي المَوقِف هل هو مستاهل مثلًا الرَد فِعل ده؟ والّا ما جرّبتيش مثلًا إن أنتِ تاخدي خطوة تجاه إن أنتِ مثلًا، تقللي آآ نوبة الغضب ممكن نقول عليها؟
لأ ب حقيقي ما ما جرّبتش، أنا أنا أنا كنت اك يعني باعمل الحاجات دي، بس بعد ما بيحصل الموقِف، اقعُد افكّر بقى واقول آآ، لأ ما كانش المفروض، والمَرّة الجايّة هاعمل كده، وكده غلط أنا أ كبّرت الموضوع ليه، و و وابتدي بقى احاول أراضي اللي قدّامي ومش عارفة إيه، بس لكن قبل الموضوع أو الموضوع لمّا يحصل أنا بابقى إنسانة تانية، آآ، ما أم الغضب بيكون أسرع من أي فكر.
إمم. مفهوم جدًا، مفهوم جدًا، وطبيعي على فكرة جدًا إن أنتِ تحسّي مثلًا آآ، بمثلًا ندم بعد كده ع على أساس إن أنتِ كمان بتقولي إن أنتِ لاحظتِ إنه ساعات الموضوع ما بيكونش مستاهل مثلًا الرَد فعل ال آآ، اللي أنتِ عملتيه آآ، لكن هو إحساسِك طبعًا بيكون ساعتها يعني إن أنتِ آآ، غضبانة مثلًا من الموقِف، فطبيعي جدًا إنه رَد فعلِك بيكون مثلًا لا إرادي كده، مثلًا إن أنتِ تتعصبي أو تزعّقي لإبنِك لو عمل حاجة غلط أو كسر آآ، حاجة مثلًا كوباية أو حاجة. فخلّيني اقول لِك إن كُلّ ده بيكون طبيعي آآ، لكن هل بقى يعني آآ، الح الشخص اللي أنتِ مثلًا بتكوني آآ، اتعصبتِ عليه ده هو بيحس إيه مثلًا من رَد فعلِك؟
إمم. والله يعني العملية بقت كب كتير، فبقى إن اللي حواليّا بيزعلوا، بيزعلوا، باحرِجهم، بيبقى ساعات ساعات بيبقى المَوقِف تافه أو ما يستاهلش، أو ممكن يبقى هو حلو يعني مَوقِف مش حلو فعلًا بس ما يستاهلش الرد بتاعي ده، ممكن ممكن كلمتين بس تأنيب أو حاجة بسيطة من غير الصريخ، من غير نرفزة، من غير آآ من غير كلمة تزعَّل. يعني آه، فده بيبقى رد فعل اللي حواليّأ كمان ده بيأثّر فيَّ أكتر خاصةً لمّا باحس إن عَنده حق.
إمم. إمم. مفهوم طبعًا، طبعًا. تمام، أكيد مفهوم جدًا طبعًا، وأكيد برضو رد فعل ال الشخص اللي قدّامِك لمّا أنتِ تتعصبي مثلًا وتلاقي إن هو مثلًا زعل، أكيد أنتِ هتضايقي بالذات إن أنتِ كمان بتقولي إنّه ساعات بيكون المَوقِف مش مستاهل. بس الحقيقة يعني إن أنتِ طول ما أنتِ بتحسّي بالندم فأنتِ آآ، بتكوني عارفة مثلًا إن أنتِ آآ، عملتِ رد فِعل ما كانش مناسب للمَوقِف ده. فأنتِ يعني آآ، حابب أقول لِك طيّب هل أنتِ مثلًا جرّبتِ إن أنتِ تتكلمي مع الشخص ده بق مثلًا بعد ما حسّيتِ بالندم وعرّفتيه وجهة نظرِك أو مثلًا أنا والله آآ، اتعصّبت عليك مثلًا بسبب إن أنت عملت الشيء الفلاني، والّا ما ما كنتيش بتتكلمي وبتكتمي جوّاكِ؟
آه. آه. آه. والله ف في بداية إحساسي بال بال بال النوبات الغضب اللي بتيجي لي دي والزعل، بدأت كنت باتكلّم، كان اقول: "معلش والله في حاجة مضايقاني بافكّر فيها، أصل مضغوطة، معلش والله بس أنا شايفاها يعني يعني غصبٍ عني،" فيقول لي: "بس الموضوع مش ما يستاهلش،" "آه صح والله عندك حق فعلًا كان ممكن أتكلّم بطريقة أهدى شوية، كان ممكن أنا ما أصرّخش في وشّك." بس بعد كده الموضوع خلاص ما فيش ما فيش عتاب ولا كلام يعني، خلاص بقى زي ما تقول كده إن أنا حاسّة إن اللي حواليّا بدأوا يقولوا إيه: "خلاص بقى خلّيها بقى، <chuckles> خلّيها تعمل كده على نفْسها يعني."
إمم. إمم. تمام م آه، آه، أكيد أكيد طبعًا كلامِك مفهوم جدًا و يعني إحساسِك كمان بال يعني إن أنتِ حسّيتِ خلاص إن مثلًا الناس بقِت آآ أو ممكن نقول مثلًا اتعوّدوا مثلًا على الأسلوب مثلًا اللي هو بيكون رد فعل بس مش مناسب في الموقف ال اللي أنتِ بتكوني فيه
حسّيت إني هاخسرهم، آه حسّيت إني هاخسرهم، حسّيت إني آآ آه ه هافقد بقى اللي حواليّا أو ما حدش برضو بيحب حد يصرّخ في وشه هُم عندهم حق، أنا شايفة يعني إن عندهم حق، بس أنا كمان آآ غصبٍ عني إن أنا أنا بانفعل بسرعة، طبعي كده.
آه طبعًا إحساسِك طبعًا صح. أكيد. خلّين خلّيني أقول لِك طيب إنه إحساسِك ده على فكرة هو أول خطوة تجاه إن أنتِ تصلّحي ال ال ال الإحساس ال بالغضب أو نوبة الغضب اللي بتيجي لِك فهو كون إن أنتِ مثلًا حسّيتِ إنه الناس بدأت إن هي مثلًا آآ تزعل منِك بجد وياخدوا الموضوع يعني على قلبهم أو كده، فدي يعني بداية الخطوة إن أنتِ بتفكّري للحل، أنتِ عرفتِ المشكلة وبتفكّري إن أنتِ تحلّيها فأنا أقدر أساعدِك دلوقتي طبعًا، إن أنا أقول لِك مثلًا أنتِ جرّبي في موقف زي ده إن أنتِ قبل ما تتسرّعي وتعملي رد فعل ممكن يكون غير مناسب للموقف، إن أنتِ مثلًا تاخدي ثواني كده تفكّري، أو مثلًا تغيّري الموضوع يعني مثلًا الموقف بيحصل فأنتِ لو في البيت مثلًا ممكن تدخلي الأوضة مثلًا دقيقتين أو دقيقة بالضبط واحدة، على فكرة بتفرِق جدًا في إن أنتِ تهدي أعصابِك، وتعرفي إن أنتِ ت آه تكوني حكيمة أكتر في رد فعلِك، "هل الموقف ده مستاهل إن أنا أزعَّق؟ والّا ممكن مثلًا إن أنا أتكلّم وأحاول أفهّم الشخص ده وجهة نظري بس بأسلوب مثلًا إن هو يكون متفهم معايا، وإن هو يتفق معايا بدل ما أنا مثلًا آآ أزعَّق له فيكون رد فعله آآ ييجي بنتيجة عكسية."
آه. إمم. يا ريت. إمم. إمم. والله؟ إمم. آه يعني أنت قصدك إن أنا أصبر شوية، أو ما أتسرعش، أحاول أمسِك نَفسِي، وأبعِد عن المكان يعني، ده قصدك، إن ده يساعدني؟ إمم.
إمم. بالضبط. بالضبط آه، على فكرة إن أنتِ كمان آآ، لمّا بتاخدي قرار كده وأنتِ متعصبة، القرار بيبقى 90% غلط، تمام؟ فأنتِ جربي مثلًا إن أنتِ تهدّي أعصابِك، ويعني تاخدي على فكرة الموضوع مش بياخد وقت يعني تاخدي دقيقتين كده بس إن أنتِ تراجعي نَفسِك، وتهدِي شوية هتلاقي نَفسِك طبعًا بتتصرفي بطريقة أصح بكتير جدًا من اللي أنتِ هتعمليها وأنتِ مثلًا في نوبة غضب.
آه. يا ريت. المشكلة إن أنا أ شخصية عصبية جدًا، و وده زاد عليّا بقى، يعني ده كمان يعني مخلّيني حاسة إني مش مش عزارفة أنجح إن أنا أهدا، أو أبقى بالرغم من التأثير الجسدي والتأثير الصحي عليّا م من من ده مع ذلك برضه حاسة إني مش عارفة أوصَل لمرحلة الهدوء، أو إن أنا أبقى ناجحة في إن أنا أعمل ده. فتجربة إن أنا أبعِد عن المكان دي يعني، ما جربتهاش قبل كده بصراحة.
إمم. إمم. مفهوم جدًا. تمام إحساسِك على فكرة مفهوم جدًا وطبيعي يعني إن أنتِ تحسي بكده، لكن هو التجربة دي ممكن هتفرق معاكِ جدًا على فكرة، وكمان أنتِ ممكن بس مثلًا نقول إنه ساعات بيكون مثلًا عندِك طاقة آآ، فأنتِ بتطلعيها مثلًا في ال ف في رد فعل مثلًا بيكون غير مناسب، في موقف مثلًا ضايقِك شوية، فأنتِ كمان ممكن آه طبعًا، فأنتِ ممكن على فكرة كمان تبدئي إن أنتِ تحاولي تشوفي حاجة تطلعي فيها طاقتِك، زي مثلًا رياضة، آآ مش شرط يعني يكون مثلًا Gym أو أوزان وكده، أنتِ ممكن مثلًا تبدئي تنزلي تتمشي مثلًا الصبح لو عندِك وقت، آآ نُص ساعة كده الصبح على فكرة بتخلي آآ طاقتِك أهدى وكمان مودِك بيكون أحسن بكتير، بحيث إن أنتِ تقدري تتقبلي أي موقف ب يعني ممكن نقول رفاهية كمان، يعني أنتِ بتحسي إن الموقف آآ جميل عادي آه طبعًا، دي حاجة أنتِ ممكن تجربيها على فكرة، وكمان هتلاقي إن التراكمات دي بقت أقل كتير وكمان هتلاقي إن أنتِ آآ يعني، آآ من غير أي رد فعل آآ ممكن ما يكونش كويس منك، هتلاقي نفْسِك بتتصرفي بطريقة كويسة في موقف آآ ممكن نقول إن هو يستاهل إن هو يكون مثلًا يضايق شوية.
آه. معقولة؟ امم. آه. الله! آه، دي فكرة حلوة أوي، امم. الله، يا ريت! جميل جدًا، أنا الحاجات دي كلها ما جربتهاش بصراحة وما جاتش في دماغي، يعني أنا بابقى في بابقى متوحشة شوية، ف فب ب بابقى زعلانة بس مش أكتر، لكن ما باعرفش أفكر، آه.
امم. امم. أكيد. أكيد إحساسِك مفهوم جدًا على فكرة وطبيعي تكوني زعلانة، وأنا زي ما قلت لِك، إنه يعني كون إن أنتِ فعلًا حاسة إن أنتِ ب بالذنب تجاه الحاجات اللي أنتِ بتعمليها أو الردود الفعل اللي بتكون تلقائية كده منِك، مش عشان حاجة، بس هو فعلًا موقف بيضايقك فأنتِ بت ب يعني بتتفاعلي معاه بس ب بطريقة ممكن تكون آآ يعني آآ زيادة شوية، فدي حقيقة إن أنتِ ي يعني طبيعي إن أنتِ لازم تضايقي، ودي حاجة على فكرة كويسة، أنتِ فكرتِ إن أنتِ أصلًا تتكلمي في الموضوع ده وتشوفي إن أنتِ تحاولي تحليه بطريقة كويسة، فأنتِ ممكن تجربي الحاجات اللي أنا قلت لِك عليها على فكرة و أتمنى إن هي تكون يعني بالنتيجة كويسة.
امم. امم. زيادة. امم. امم. آآ لا آآ، فعلًا هاجربها وأنا ارتحت جدًا في الكلام معاك، و و والنصايح دي حلوة وأنا ما جربتهاش قبل كده وهاجربها وإن شاء الله تبقى مفيدة معايا، أتمنى إنها تكون مفيدة معايا، متشكرة جدًا على وقتك شكرًا جدًا.
أكيد. وأنا كمان العفو، العفو، في أي وقت على فكرة.